يا الله! إيه الجمال ده! <chuckles>
أو عارفة كده الأذان الأذان اللي بي اللي بيقول الله أكبر، الأذان ده رهيب، رهيب، رهيب مع إيقاع إن أنت أول مرّة تشوف الكعبة، والأذان في ودانك، آه وال
آه. إذان أذان الحرم، وفجر وأول مرّة لزيارة الكعبة، يعني ده أنت مجمَّع ثلاثي يعني عامل مثلث روحاني، إ جميل جدًا، يعني آآ أكيد انطباع آآ، وقت الفجر وسَحَره و ووق وصوت الأذان آآ آآ، بتاع المسجد الحرام و والكعبة يعني إي إي أنت كان شعورك إيه؟ أنت حسّيت إيه وقتها؟ أو بيقولوا دايمًا أول نظرة للكعبة دي بتبقى في كده مبهرة لل للشخص أو
بالضبط فكان إحساس مش طَب أنا لسّه فا لسّه فاكر النظرة دي، لسّه فاكر آآ الزاوية اللي أنا شُفت بيها الم ال ال الكعبة، لسّه فاكر الزحمة اللي كانت موجودة. الوقت كان زحمة جدًا على فكرة، أصعب عُمرة ممكن تعمليها في أيام غير رمضان وال والحج يعني، آآ، عُمرة الخميس أو ليلة الجمعة. دي أصعب عُمرة، وما كانش قدّامي غيرها، ودَخَلتها على طول وقت الفجر اللي هو أصعب وقت، لأن مُعظَم الباصات بتكون واصلة فيه، لأن كل الناس اللي بييجوا عُمرة من أن من كل أنحاء المملكة بييجوا في الوقت ده. لأن كل الناس بتكون مخلّصة دوام الخميس أيوَه بيكون الناس كلّها بتكون بيكونوا إجازة جمعة وسبت، فكلّهم بيركبوا من ضهر الخميس أو من عصر الخميس بيوصلوا الفجر، فالميعاد ده ميعاد وصول كل الرحلات.
آه احكِ لي. بيستغلّوا الإجازات بقى بي بيبقى عندهم إجازات آه. وأنت بقى في وسط الزحمة دي ورؤيتك لل لل لقدسية ال الكعبة كان عامل إيه جوّه نَفسيتك؟
آآ كان إحساس رهيب آآ كان إحساس كده يعني أنا أنا الصراحة أنا كنت متخيِّل إنّي هاعيّط، <tsk> بس أنا ما عيّطتش، أنا كان كل إحساسي آآ مُتجِه عن السكينة اللي أنا بقيت فيها وقتها.

إمم، يعني ب زي ما بنقول كده، حلاوة الرحلة في في في جمال المكان اللي أنت رايحُه، أو في الناس اللي أنت هتقابلهم، بيهوّن المشقة.
وصلنا الفندق بالضبط، يعني كُنت مُس بالضبط كان معايا خ 4، 5 كده زُملا آآ كنا كنا إحنا كلّنا 5 كان معايا 4 ف زُملا كُنا إن مُتفاعلين مع بعض جدًا، وبنراجع مع بعض المناسِك، وبنقول إيه اللي إحنا هنقوله في الدعاء أول ما هنشوف الكعبة وبنقول ال بن بنقول هننزل فندق إيه، وفي ما بين الفندق وال والمك والكعبة قد إيه وقت، <tsk> ودخلنا مكة بعد طبعًا الإحرام، أول طبعًا عملّنا مناسِك الإحرام كلّها آآ، من من المكان اللي هو المُقدّر فيه يعني اللي هو الشع بتاع شعائِرالإحرام، وبعد كده آآ، د وصلنا الفندق حَطينا بس حاجتنا ود وصلنا الفندق قبل الفجر بساعة. وصلنا حوالي الساعة 03:00
امم، وق وقت كنتم مُرهقين جدًا؟ الوقت ده رائع يعني أكيد، بس أكيد بعد رحلة كل الوقت ده، كان موضوع يعني جسديًا أكيد كنتم مُنهكين.
جدًا، جودن كُنا مُرهَقين جدًا. أنا ك كُنا مُنهكين جدًا، وعايز أقول لِك لمّا هاحكِي لِك دلوقتي لو رجع بيَّ الزمن في الغالب مُمكن ما أنزِلش وقتها العمرة. أنا مُمكن أروح أصلي الفجر وأرجع، لكن أريح، لكن سبحان الله الحماس اللي كان عندي كان غير طبيعي إن أنا أروح أعمل عُمرة دلوقتي، أنا واحد ما نمتش آآ، ي م خلصت الشغل رُحت ركبت الباص وفي الباص برضه ما نمتش، من كتر ما أنا كنت متحمس، وصلت ال ووصلت الفندق، ونزلت على طول أنا والشباب وإحنا مُحرمِين. و آآ، ت خدنا اس خدنا الطريق كده مَشيِّ حوالي ربع ساعة لحد ما وصلنا وإحنا داخلين آآ، الأذان الأول أذّن. أذان الفجر الأول
أنت أنت يعني خدت ال ال الأحداث كلّها ورا بعض، من غير ما تاخذ راحة من غير أي حاجة، يعني أنت عارف ال رايح ومشتاق يعني أنت رايح ومشتاق مش <chuckles>
آه. خالص. كانت صعبة كانت ص أنا رايح ومش فارق معايا، لكن عرِفت بعد كده قد إيه الموضوع متعب، لكن ما كا ما ك ما حسّيتش بالتعب وقتها، أنا وقتها كنت عايز أقول لِك أنا كنت كنت
إمم أنت أنت مُمكن إحساس الإشتياق للمكان المُقدّس ده، إحساس الإشتياق لأنها أول مرة تروحها، أنت زي ما بتقول كده "أنا لو إتعاد بّيا الوقت تاني لأ، ما كُنتش هاروح كده في ساعتها، كنت هاريِّح الأول." وتروح تستمتع، فمُمكن بقى الإشتياق أثّر عليك أكتر، سيطر على تفكيرك أكتر مِنك لأ، أنا مش هاروح أرتاح أنا أنا direct أنا رايح على هناك على طول، أنا
<clears throat> أأ أخ ده حقيقي. أنا رايح أأدي المناسِك كُلّها على طول، بما إني كنت مُحرِم فلاز أنا ع أديت مناسِك الإحرام. فرُحت على طول على مناسِك العمرة، آآ، فبدأت على طول، فأنا أساسًا وإحنا داخلين من باب السلام كده، أكيد طبعًا سمعتِ أو شُفتِ باب السلام في التليفزيون، إحنا كنا بنشوفه في التليفزيون. بس أنا دخلت منه، وإحنا داخلين كده أول ما شُفت الكعبة على طول، الأذان الأول أذن.
أكيد، أيوه.